Eee, ya ben de böyle bir 5-10 dakika hani kendimi uyuma taklidiyle, şey yapmaya çalışıyordum ya, uyursun ya, aynen. <chuckles> Gözünü kapa falan. Ondan sonra şunu fark ettim, bu bana hiç iyi gelmiyor o zaman çünkü, eee, gözüm kapalı her şeyi düşünüyorum. Yani yeryüzündeki her şey bir anda benim kafamın içinde. <chuckles> Evet ya insan böyle hani kişisel sorunlarını düşünür ya, ben inanılmaz, eee, her şeyin ve herkesin sorununu düşünüyordum. O yüzden şey yapıyorum artık, kalkıyorum, yani ayağa kalk diyorum. Şöyle bir evde tur atıyorum mesela. Saçma bir, eee e etkinlik tabii bu bir yandan.
<chuckles> Uyanmadım ki. <chuckles> Hı hı. Hımm. Değil mi? <chuckles> Beynine hücum ediyor. Evet. Doğru. Eee, uuu Hı hı. Süper. Yo aslında çok mantıklı, ya, bence. Çünkü aslında, böyle, son zamanlarda bu işte akademisyenler mi kimler bilmiyorum. Bile bu işi bilen birileri diyeyim <chuckles> <chuckles>
Hı hı. Aynen. <chuckles> İsveçli bilim adamlarıdır kesin. <chuckles>
İsveçli bilim adamları, diş 3 başlı diş fırçasını yapan insanlar diyeyim. <chuckles> O şeyi tavsiye ediyorlar hani gece uyandığınızda baktınız uyuyamıyorsunuz. Kalkın gerçekten yürüyün veya başka bir yer değiştirin orada oturun biraz. Hani beyin o anki normlarından çıkıp başka bir yere uyum sağlasın tekrar geri dönün diyorlar, tekrar uyku getirebildiği söyleniyor böyle açıkçası.
<chuckles> Hı hı. A! Güzel, bunu kendi kendime keşfetmiş olmam oldukça şaşırtıcı oldu benim için. <chuckles>
Keş keş evet iyi olmuş. Aynen aynen. <chuckles> Mesela peki hiç şey düş var mı? Eee, u spesifik olarak geceleri uyandığın sebepler oluyor mu? Mesela stres? Veya en bariz olanları kafein tüketimi.
<chuckles> Denemişim. Hı hı. Hımm.

A, bak mesela ben böyle, eee, uzun bir eğitim, eee, maratonuna girmiştim, eğitmenlik yapıyorum. Neyse, o zamanlar sabah, eee, sürekli normalde evden çalışıyorum ama şirkete gitmem gerekiyordu ve insanlarla bir kaynaşma etkinliği olarak da, eee, her sabah kahve içiyorum. Ondan sonra öğlen içiyorum ama normalde tüketmiyordum. O zamanlar abartmıyorum yani. Yani, çok nadir, öyle çok aramıyorum diyeyim. Ama şey gibiydi böyle, eee, 3 saat falan uyuyorum, zombi gibiyim ve sabah önce diyorum ki: "Kahve içmeliyim." Yani 1 haftada nasıl bağımlı oldum kahveye? Aynen. Sonra bu tabii çok, eee, uzun sürdü. O ilk haftadan sonra bir türlü çıkamadım, onu kıramadım yani. Eee, çok kötüydü ya. Beni hiç uyutmuyor, çok etkiliyor ve, eee, herkes diyor ki: "Ya, psikolojik kanka, bu kadar etkilenemezsin." ama etkileniyorum. <chuckles>
Hı hı. Tamam. Harika. Hımm. Tamam. Hiç mi tüketmiyorsun normalde? Tamam. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Nasıl bağımlı olunur hızlıca? <chuckles> Hı hı. Normal tabii. <chuckles> Ya a a ama şöyle bir şey de var tabii, sen düzenli hayatında normalde kahve tüketmiyorsan çok fazla hatta hiç tüketmiyorsan yani o bir bardak kahve seni tabii ki çok etkiler, çok normal yani. Çünkü alışık değil ki vücudun senin o sırada kafeine. Yeni bir şeyle tanışıyor. Gayet "Bu nedir ya falan oluyor bir anda." Uykularının kaçması çok normal. Peki şu an şu anki s son zamanlarda kahve tüketimi nasıl? Hâlâ aran yok mu?
Hı hı. Değil mi ya? Evet, evet. Hiç de, yani. Aynen. Şoka gidiyor. <chuckles> Ay, evet. Hı hı. Eee, yani, minimum seviyede hani, arkadaşım, "Kahve içelim." falan derse ya, aslında öyle etkinlikleri çok sevmiyorum yani şey yapmayı tercih ederim, "Gel eve, kahve içmeye çıkmak ne ya?" diyorum, "Bira içmeye gidebiliriz." falan oluyorum. <chuckles>
Hadi canım ya. Çok enteresan. <chuckles> Mesela. Tabii ki de. Neden olmasın? Eee, sabahları peki o zaman bir rutinin var mı u güne uyanmak için? Böyle iyice a ay ayık hissetmek için?
Hı hı. Hı hı. Ya, aslında, eee, pandemiyle hayatıma yoga girdikten sonra onu hiç bırakamadım. Hayatımda böyle düzenli, disiplinli devam ettirdiğim tek şey o olabilir. Eee, o yüzden sabah seanslarım, yani, seanslarım demeyeyim, rutin ve on onu hiç, eee, aksatmamaya çalışıyorum. Çünkü, eee, yapmazsam kötü hissediyorum. Sanki, eee, diğer kötü alışkanlıklarımın yanındaki en iyi alışkanlığım o olduğu için diyorum ki: "Bari onu yapıyor olmak" Evet.
Hı hı. A! Harika. Hı hı. <laughs> Harika ya! <chuckles> O zaman her sabah kalkıp bir porsiyon yoga yapıyorsun. <chuckles>
Hı hı. Kesinlikle. Tabii, porsiyonun büyüklüğü değişiyor yani bazen çok uzun, eee, āsana'lar yapıyorum vs. ama, eee, bazen daha kısa sürüyor tabii ki.
Bö <chuckles> Ya A, süper. Ya, önemli olan burada zaten bence biraz da, eee, o tiki atabilmek. Hani, 1 dakika bile olsa yogayı yaptım mı, yaptım deyip o disiplini devam ettirebilmek. Çünkü bir kere o koptu mu o disiplin yani hiç yap hiç yapmazsan bir yerden sonra gerisi bir bakmışsın bir 10 gündür yoga yapmıyorsun veya 10 gündür spor yapmıyorsun.
Kesinlikle. Evet. <chuckles> Evet ya, çok kötü hissediyorum öyle olunca da sanki böyle onca yıl çöpe gidecekmiş gibi şey diyorum. "Esnekliğimi kaybedeceğim falan." Hâlbuki ne alaka, yani? <chuckles> Stres oluyorum, anlamıyorum. <chuckles> Ay, teşekkür ederim. Bak, rahatladım şu an. <chuckles>
Evet, evet kesinlikle. <chuckles> <chuckles> Çok iyi anlıyorum seni. Evet. <chuckles> Peki, eee, şey var mı? Uykuya dalmadan önce yaptığın rutinler var mı?
Hı hı.

Eee, 4 saniye boyunca nefesi içinde tutuyorsun, işte, başparmağınla tek burun deliğine daha çok baskılıyorsun. Ondan sonra, yani, eee, 2 burun deliğinle Böyle anlatınca da detaylı <chuckles> <laughs> Amaç şu aslında, eee, 2 taraftan da, yani 2 burun deliğini de ayrı ayrı kullanmayı sana öğretiyor ve, eee, nefesini içinde tutuyorsun. Gerçekten önemli. "Gülme!" diyormuşum. <laughs> Aynen. Bu çok değerli bilgiler falan. <chuckles> Aynen, yoga felsefesi diye sallıyormuşum, böyle, ortamlarda. <laughs> Gerçekten ya, o bende işe yaradı. Sonra, işte, parmak ve burun deliği kısmını geçtim ve, eee, 4-4-8 olarak bunu uyguladım. Bunda da 4 saniyede nefes alıyorsun, 4 saniye tutup, 8 saniyede veriyorsun. Yani, orada aslında amaç biraz kan basıncını düşürmek. Yani seni uykuya hazırlıyor. Evet.
Hı hı. Enteresanmış. Eee, burun deliği, başparmak falan. <chuckles> Amaç ne peki? Amacı öğrenmek istiyorum şu an Kumbhaka'daki. <chuckles> Çok iyi. <chuckles> "Gülme oğlum! Komik değil bu, ciddi bir şey anlatıyorum şurada." diye. <chuckles> Kumbhaka'yı sen bulmuşsun aslında. <laughs> <laughs> Evet. Hı hı. Tamam. Hımm. Evet, onu soracaktım ben de. Böyle biraz daha s şey, kan basıncını düşürmek, böyle, nefesini yavaşlamak, kalp ritmini falan herhâlde biraz daha stabil bir hâle getirmek için yapılan bir rutin gibi algıladım.
Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Biraz da herhâlde kafanı da boşaltmana yardımcı oluyor ki, hani, uykuya geçmeden önce daha rahatlamış hissedip, böyle, eee, kafanda kurmuyorsun yani. <chuckles>
I hı hı. Kesinlikle. <chuckles> Evet, evet, anladığım kadarıyla kafada kuruyoruz biraz. <chuckles> <laughs>
Tabii, tabii. <laughs> Ya o o maalesef, yani, aslında inanılmaz dünyanın en rahat insanı falandım, gamsızdım da ama, eee, büyümenin bir sancısı oldu. Büyümek dediğim, artık olgunlaşmak, yani, ama maalesef. Evet. <laughs> Aynen, annemlerin yanından hiç taşınmamalıydım. <laughs> Of, kiralar, gerçekler zor oluyor tabii. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Evet. Olgunlaşmak sorumluluklarından. Fatura ödemeye başlayınca diyorsun, stresler geldi. <chuckles> Yanlış yaptık bir yerde. Yo Hı hı. Çok, çok haklısın ya, burada aslında, de söylediğin şey çok doğru. Özellikle, böyle, uykuya dalmadan önce, böyle, çok düşünen, çok kafada kuran biriysen, uykuya dalmak zorlaşıyor. Aynı zamanda, uykunun kalitesini bile etkileyebiliyor bu ve özellikle gerçekten stresli bir durum varsa işte o zaman gecenin ortasında çok daha sık uyanıldığını gördüm yani.
Hı hı. Evet ya. Kesinlikle.

Of, baş edemiyorum, ya. <chuckles> Gerçekten çok zorlanıyorum. Yani, eee, o kadar da çok şey denedim ki, biliyor musun? Yani, şey yapıyordum bir ara, kalkıp böyle, eee, magnezyum hapı yutuyordum, 2 tane diyordum ki yarım saate uyurum falan. Çünkü evet, evet, yani yatmışım, 2 saat sonra uyanıp bir de, yani, nasıl desem, cin gibiyim gerçekten, hani, böyle, evet,. <chuckles> Aynen. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani, elle tutamıyorum, sabah rutinlerimi yapamıyorum. Çünkü saat, işte, hâlâ gecenin bilmem kaçı, falan. Çok kötü bir döngü, ya. <chuckles>
<chuckles> Harika. Süper. <chuckles> Mesela? Hımm. Bu beni uyutur. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Değil mi? Uykunu almış gibisin. <chuckles> Evet. Evet. Ya, b bir de şöyle bir şey de var, mesela o gecenin köründe uyandın. Hadi, diyelim ki, tamam, uyumamaya karar verdin. Hadi, güne başlayayım desen, biliyorsun ki, asıl uyanman gereken vakitte uykun gelecek tekrar. <chuckles>
I hı. <chuckles> Evet, ya. E, o zaman da uyuyamıyorsun bu kez de gün ışığı falan filan derken
Evet, inanılmaz. Mesela, gün ışığında uyuyabilir misin sen?
Çok kötü. Eee, ya, çok yorgunsam uyurum ama, eee, çok uzun zamandır yaşayabildiğim bir deneyim değil ya, ne yazık ki. Çocukken falan uyuyordum, aynen.
Hı hı. Iıı, değil mi? Evet, evet, artık bir de es çocukkenki gibi de olmuyor artık. Daha zor oluyor o, işte, kü dediğin gibi çok yorgun değilsen, mesela, gün ışığında uyumak tam bir işkence oluyor, ya. <chuckles>
<chuckles> Evet, ya. Bir de çok gürültülü oluyor zaten. İşte, telefonuna da sürekli bildirim geliyor falan. E, kimse rahat bırakmıyor gibi. <chuckles>
Tabii, tabii. Şehir hayatı. Aynen, evet. Telefon demişken, eee, uyumadan önce mese telefonu, böyle, rahatsız etmeye sessize falan alır mısın?
I hı.

A, evet, evet, doğru söylüyorsun. O çözülmemiş bir şeyse, eee, böyle alakasız bir anda. Çünkü zaten, eee, bence tam olarak uyumuyorsun. O uykunun adı neydi? REM uykusu muydu? Tam hatırlamıyorum Değil mi? Öyle bir şeydi. Eee, böyle, tam oraya inemiyorsun ve aslında kafan hâlâ, eee, açık yani bir sürü şey hissediyorsun, duyuyorsun vs. Bunu yapamadığın için de vücut şey diyor herhâlde 2 saat sonra: "Tamam uyan abi zorlama falan diyor herhâlde." Ay <laughs> Kalk, açık açık düşün falan. <chuckles>
Evet. Hı hı. Eee, öyle bir şeydi, evet. Aynen. Evet. Evet. Uyan abisi uyan, beni yoruyorsun şu an. E, hadi kalk! <laughs> Şimdi ben b tek başıma kaldım burada böyle olmaz diye. <laughs> Ya büyük ihtimalle öyle oluyor bence de yani o stres dediğin şey gerçekten insan vücuduna özellikle uyku kalitesine çok ciddi etkiliyor. Bir de onun üstüne uyu uyuyamadıktan sonra e, uykusuzluğun verdiği de problem oluşuyor bu sefer bünyende. B
<laughs> Aynen. Of! Muhtemelen bu yaşanıyor bu arada. <chuckles> <chuckles> Evet, ya. Ha ha, evet, o da var. Yani agresifleşiyorsun, anlamıyorsun. <chuckles> Garip.
İii. Evet. E, he Kesinlikle. Özellikle agresifleşme ve anlamama çok tavan yapıyor ya. Yani günlük rutinlerinde saçma sapan aksaklıklar oluyor. Yani ne bileyim anahtar, e en basit örnek veriyorum anahtarı unutma. Be başına geliyor insanın. Çok gördüm yani anahtarı. Sokmuş kapıya gitmiş. Kapıda anahtar duruyor. <laughs> Ne oldu? A, uykusuzdum falan. Yani uykusuzluğa aslında çok fazla bahane buluyoruz. Yaptığımız yanlışları uykusuzluğa çok fazla veriyoruz, değil mi?
<chuckles> Aynen. <chuckles> Evet, evet. Tabii, tabii. <chuckles> Aynen. Ama bence hepsi o kadar, eee, iç içe ki yani, eee, doğru söylüyorlar. Kim diyorsa, eee, bahane gibi değil. Aynen, <laughs> uzmanlar biliyorlar. Yani şey bence de ya ben bütün, eee, sabahki o koşturmacada yaptığım saçma hataların, unuttuğum onca şeyin falan, hepsinin sebebi uykusuzsun, eee, rutininden çıkmamaya çalışıyorsun. Yani yoga matında gözüm kapalı. Hâlbuki şey değil yani o an, ııı Aynen, <laughs> aynen bu arada ceset pozu diye bir şey var, Şavasana, hakikaten yatıyorsun. Şey böyle, i iii, evet, içimin geçtiğini hatırlıyorum yani bazen. <laughs>
<chuckles> Haklılar. <laughs> Hı hı. Kesinlikle. Evet. <chuckles> Uyumuş yoga matında. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Çok iyiymiş ya. <laughs> Peki hiç şey yaşadın mı? Aaa, bu mesela gece uyanma durumlarını veya uyuyamama durumlarını hiç kronik olarak yaşadın mı, böyle, mesela 1 hafta ne bileyim 3 gün falan arka arkaya yaşadığın oldu mu?
Hı hı. Hıı.